<laughs> Tu anche qui c'hai la collezion Cioè, non li conosco, nel senso non non me ne sono se è successa non me ne sono accorta, perché io di queste cose non mi accorgo. <chuckles>
I no lì ho la chiocciolina, ho tolto i numeri. E ho la chiocciola, quella con i numeri, presente, contafile, quella della coop per prendere prosciutto, cioè la stess
Ma dai. Ma no ma veramente. Ma questo s nella vita o sul lavoro?
Sì. Oh! Lavora, lavora.
Ah, okay. Eh, ma e il tuo lavoro è molto sotto gli occhi di tutti.
Ah, uhm Oddio, nella vita nella vita quando ero in Italia, sì.
Nella vita anche. Sì, boh, ma io io se è successo non me ne sono accorta, cioè non non è stato palese. Ah, okay.
Uh! Avoglia! Sì. Ma sai, abitava in un paesino io, eh. Abitavo in un paesino quindi, mhmm
Ahn.
davo nell'occhio.
E beh, <chuckles> da se andavi in giro con lo scimmiottino, poi. <laughs> Lo so. O magari andavo in giro tu adesso, guarda, ti manderò una foto che ce l'ho a casa di di mio papà, di me con uno scimmiottino sulla spalla, ma avevo 6 anni. Me l'han fatta in Spagna 'sta foto, è bellissima. È venuto lì da te? Madò.
No, ma la scimmiettina qua, eh. Davo nell' occhio nel paese. Amore. Ma, questo è venuto questo è venuto qui con me, ha girato con me. Eh, diciamo che adesso è in una fondazione qui vicino, io ero in un'al sì.
Ma che amore! Ma che bello. Ecco vedi? A me se vieni qua da me sai cosa può venire, giusto una nutria, perché abito vicino al naviglio. <laughs> Che s Uh, uhm, belle sì, una sciarpa. <chuckles> Ciao.
Ci seguiamo, ci seguiamo. <chuckles> Eh, ma è son carine, eh. Non